जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
यह सब जो है ना, परीक्षा में कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, आपको क्या लगता है इस बारे में?
हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल आपने बहुत ही ज़्यादा सही बात कही है। ये सारी चीजें ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अ, क्योंकि पढ़ाई आपको किताबी भाषा तक ही सीमित रही नहीं रहनी चाहिए ऐसी चीजें भी आपको खरीदनी अ, मतलब सीखनी चाहिए। अ, तो ये हाँ, बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं और देखिए मैं आजकल ना अ, जो आपने किताबी भाषा की बात करी, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा एक एक बड़ी समस्या बन गई है। क्योंकि आजकल ना आप भी देख रही होंगी कि लोग अ, बच्चे ना अ, पेपर में पास हो जाते हैं लेकिन अगर उनसे कोई भी इंटरव्यू के समय में कोई भी सवाल पूछ लो, तो उनको पता नहीं होता। तो ना एक तरीके से जो रट्टा आजकल मारना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब बच्चे ना ये नहीं जान पाते कि हम ये पढ़ाई कर क्यों रहे हैं और इसके अ, मतलब मज़े न मज़े लेके वो चीजें नहीं कर पाते, वो एक तरीके से ना अपने ऊपर बोझ लेते हैं। तो देखिए ये भी कुछ अ, मतलब एक इंटरेस्टिंग तरीका अगर हमारे अ, जो परी परीक्षा प्रणाली निकालेगी ना, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है ये बच्चों के लिए भी और मन के लिए भी। जी।
जी। हुँ। <chuckles> बिल्कुल, सही कहा। हुँ। ओके। ओह! <chuckles> सही कहा। हुँ। अच्छा! बिल्कुल सही कहा। हुँ। जी, जी। बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बात आपने करी है और मुझे लगता है ना कहीं न कहीं शायद यही मूल बात है, परीक्षा जो है ना मापदंड नहीं, एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे ना छात्र खुद को परखना सीखे, डरना नहीं। क्योंकि मुझे लगता है ना जो हम आजकल अभी हम ना थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि मानसिक तनाव आ जाता है और मतलब कई मतलब समस्याएँ होती है, ब छात्रों को। मुझे लगता है ना अगर हम उनको अ, वो डर अगर हम निकाल दें, तो उ डर के साथ-साथ वह समस्याएँ भी ना अ, अपनी आप ही मुझे लगता है निकाल देगी। खुद ही खुद ब खुद अपने आप को निकाल देगी उस समस्या जैसे ही हम डर को और पढ़ाई को अलग कर दें। है ना? और, और अ, छात्रों को हम क्यों नहीं ये अधिकार दें कि वे अपनी परीक्षा का स्वरूप चुन सकें। जैसे अभी आपने अ, कुछ देर पहले एमसीक्यू का एक सुझाव बहुत अच्छा दिया हमें, लिखित हो, मौखिक हो या परियोजना आधारित हो। जैसे भी मतलब उस छात्र को अगर लगता है कि मेरा लिखित अ, बहुत ज़्यादा जो है ना अ, अच्छा है मौखिक से मतलब अगर हम अगर उसका जो है ना कम्पेयर करें तो, तो मुझे लगता है कि अगर उसको चुनाव का जो अ, मतलब ये दिया जाए तो मुझे लगता है कि छात्रों के जो मन से वो परीक्षा को या कहीं न कहीं प्र प्रणाली को या अ, परी पढ़ाई को लेके जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा और इससे उनकी ना कहीं न कहीं सीखने की रुचि भी बढ़ेगी क्योंकि वह स्वयं चयन करेंगे कि उन्हें कैसे प्रदर्शन करने है।
हाँ।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 कह रही हैं आप। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ।